Ehm, sì, però vedi non non sempre perché un ese ad esempio, ehm, lui che lascia i vestiti sempre ovunque mi rendo conto che, ehm, n sicuramente non lo fa per cattiveria, ma è proprio il suo modo di fare. Lui è molto disordinato sotto questo punto di vista, quindi sono io che provo a però mi rendo conto che <tsk> è un modo di fare che ho io, quello di essere ordinata, lui non lo sarà mai probabilmente, perché è così in tutte cose. Se vai nel suo ufficio ci sono magari fogli, foglietti, no, ehm, quindi è pro sì, lui è proprio così e io sono quella che è più più sistemata sotto questo punto di vista. Però magari dimmi.
Ah-ah. Okay. Ma Mh-mh. Ah, ecco, ecco. Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Ah, ecco. Ah-ah, tutto disordinato, anche lì. Ah, okay. <chuckles> Però posso di sì dì. No, no, volevo dire, però magari io non dico che debba diventare boh la persona più ordinata al mondo, giusto un pizzico, invece di lasciare 10, di vestiti ne lascia 2, cioè capito? Un punto d'incontro.
Ehm, mh. E infatti, e infatti. No, ma, n devo riuscire in qualche modo. Infatti, l ehm, ieri ieri ridendo gli ho detto: "Guarda che" Perché c'era da una settimana una montagna sua di vestiti, ma poi dico io: "Abbiamo la camera da letto, hai la cabina armadio, che motivo hai di lasciare i vestiti nelle altre stanze". No. Ehm, e al che gli ho detto: "Guarda che questa è l'ultima volta che io li sistemo, la prossima volta li trovi nel bidone dell'indifferenziata direttamente".
Ci riuscirai. Mh. Mh. Ah-ah. Okay. <chuckles> Eh, era una cosa in come Mh-mh. Sì. <chuckles> Ecco, ecco, forse lì magari mhmm per questo diventerà un po' più ordinato secondo me. Sì, ci sta.
Ehm magari. A a te invece ci sono abitudini che magari ti danno più fastidio? Ehm, dimmi.
Sì. Allora ehm, a me come abitudine, cioè che mi dà fastidio un botto è, ehm, il ritardo
Brava, il ritardo è brutto pure. Mh-mh.
delle persone eh. Cioè nel senso, eh, ehm mhmm, per l'altra magari per persona X il ritardo è, è una cosa normale, ci sono proprio persone che magari, cioè, <tsk> l mhmm, alla fine, ehm, mhmm, non è che, mhmm, non l non è che lo fai apposta, però d'altra parte lo fai apposta perché tu sai, no. <tsk>
Ci sono ci sono quelli che sono dei ritardatari cronici e che a volte non si pongono neanche il problema, no, di
Sì. No, ehm, però dico, ehm, capisco che dici: "Io non lo faccio apposta", però tu lo sai che fai sempre tardi, invece di prepararti 1 ora prima ti prepari 2 ore prima, cioè capito?